देखिए अ, यही कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, आपको पता है आजकल कितना बिज़ी बिज़ी शेड्यूल चला होता है लोगों का, है ना? तो उस बीच एक समय निकालना तो सबके लिए डिफिकल्ट है लेकिन हम अ, हमें अपने लिए समय तो निकालना ही होगा ना कहीं न कहीं से। तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है और सबसे ज़रूरी बात कि मैं एक ऑयल पुलिंग करती हूँ, मतलब अ, मुँह में ए हाँ, मैं बताऊँ कि इसमें ना मुँह में मतलब हम तेल को भरकर चारों तरफ घुमाते हैं जिससे ना हमारे दाँत स्वस्थ रहते हैं। और दाँतों का जो हाँ।
हाँ। ये तो सही है। हुँ। बिल्कुल। ये कैसे होता है? जी। अच्छा, तेल को, पानी नहीं मतलब आप तेल बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा।
नहीं, ऑयल हाँ, ऑयल पुलिंग करनी, जी, इससे ना हमारे दाँत स्वस्थ रहते हैं।
अच्छा तो क्या बात है! ये तो मतलब कुछ अलग ही बात सुनी मैंने, बहुत अच्छे मतलब आप ये हर एक अलग तरीके से मतलब पूरे शरीर को दाँतों से लेकर या बाल या अपने शरीर को लेकर बोले ले, तो आप पूरे तरीके से उसको बहुत सही बात जा रही है कि आप बहुत अच्छा मेंटेन करने के करते हैं। अच्छा ये मुझे थोड़ा-सा बताएँ जैसे अगर पूरे दिन में आप नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए तो क्या दिन भर में, शाम में या रात में कुछ ऐसा करते हैं, कि वो सुबह का किया बैलेंस हो जाए?
जी। हाँ। हाँ। जी, बिल्कुल। अ, हाँ। जी। हुँ। हाँ, देखिए कई बार क्या होता है सुबह देखिए, रात को मैं थोड़ा ऑनलाइन वर्क करती हूँ तो मुझे लेट हो जाता है सोने में लेकिन मैं ना सुबह जल्दी उठती ही हूँ। पर अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ज़्यादा लेट हो जाता है, जिससे कि ना नींद पूरी करने के चक्कर में ना मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, क्योंकि हमें पा 6-7 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी होती है ना लेनी। तो देखिए, फिर ना मैं क्या करती हूँ कि मैं शाम के वक़्त ना 15 से 20 मिनट वॉक करती हूँ और फिर मतलब हम शाम को भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ना मुझे लगता है कि सुबह जो सुबह का वर्कआउट है ना वो ज़्यादा असरदार रहता है शाम के कंपैरिज़न में। तो मैं मतलब बहुत कम करती हूँ, तो मतलब मैं एक वॉक कर लेती हूँ।
जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा। बिल्कुल, वो अलग ही ऊर्जा ले आता है शरीर में।

हाँ, ये कर सकते हैं, ये मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ना मेरा मतलब यही है कि मैं सीज़नली फ्रूट्स खाती हूँ। जो सीज़नली चले रहतें हैं ना, वही मुझे मतलब ठीक लगता है तो जैसे अब ऑरेंजेस आएँगे सर्दियों में तो मतलब मैं वही खाऊँगी। तो मतलब मुझे अ, ऐसे मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ थोड़ा मतलब सीज़नली फ्रूट करती हूँ।
जी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, कभी जैसे आपको ऐसे लगता हो जैसे आपको आदत हो गई है काफ़ी ज़्यादा एक रूटीन को फॉलो करने की, तो कभी ऐसा आपको लगा है कि कभी आप नहीं कर पाए हैं, तो मूड में या एनर्जी में कोई एक अलग-सा आपने अंतर महसूस किया हो?
जी। हाँ, मुझे ना अ, ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। देखिए ना जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ ना मतलब थोड़ा-बहुत एक्सरसाइज़ वग़ैरह इतना ज़्यादा हैवी वर्कआउट भी नहीं करती हूँ बट ना जिस दिन नहीं करती हूँ ना, थोड़ा ना मतलब एक अशांत-सा मन रहता है और लगता है कि कुछ नहीं किया आज, आज के मतलब दिन में क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट होती है ना, तो मतलब आपको छूटा-छूटा सा लगता है कुछ।
जी। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है। जी। बिल्कुल सही, ये तो बात सही कही। वो एक आदत में जो बन जाता है, ये तो मैं मानता हूँ मानती हूँ। उसमें अच्छा ये जैसे छोटी-छोटी कोई ऐसी टिप्स जो आप अलग से फॉलो करते हैं?
हुँ। हाँ। जी। हाँ, देखिए ना एक मतलब मैं अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ना मतलब यही है कि मैं मतलब सुबह उठकर एक गुनगुना पानी के 2 ग्लास पीती हूँ जिससे हाइड्रेशन मुझे मिलती है ना, मेटाबॉलिज़्म भी मेरा मतलब सही रहता है और उसके बाद स्ट्रेचिंग और थोड़ी हल्की कसरत करती हूँ, है ना, जिससे कि मतलब मेरे शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं उनक में भी मतलब मुझे मदद मिलती है और एक मतलब मेरा ना आलस भी दूर होता है, जो मेरे अंदर लेज़ीनेस थी ना पहले, वो दूर होती है और ना सबसे ज़रूरी जी।
क्या बात है! हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है जी, जी। ऐसा सुनने में आता है कि जैसे आपने बोला फल आप खाते हैं तो ये भी मैंने सुना है कि अ, अगर हम उसमें अंकुरित को जोड़ दें तो वो भी सुबह बहुत अच्छा होता है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
हुँ।